Ano yung ginagawa mo para alagaan ang sarili mo kapag sobrang busy?
Ah, bale kasi ano, tawag dito? Sa katulad kong, ah, ah, tawag dito? Nanay, ah, nagtatrabaho sa bahay tapos may business din. So, ah, tingin ko naman is kahit papa'no, hindi pala kahit papa'no, ay ano naman, naaalagaan ko naman 'yong sarili ko. Siguro, ah, sa paghati-hati na lang din ng oras. Kasi ano, tawag dito? Pagka katulad niyan, 'yong inuuna ko kasi madalas talaga 'yong business ko kasi syempre kailangan mo.
Oh. Oh, ano ba 'yong business mo pala?
Oo. Ah, nag-o-online selling ako. So, siye siyempre chini-check mo 'yong mga, ah, 'yong, ah, order, gano'n. Tapos 'yong ano, tawag dito? 'Yong marami kasi siyang ano, eh, ma maraming gagawin talaga lalo sa sa ano ko, sa sa business ko. Tapos kailangan mong mag-sort, ganyan. Tapos, ah
Ng? Oh. So, laging mayro'ng, ah, mga Lazada 'tsaka mga Shopee na 'yong mga kumukuha ng order, ganyan o kailangan mo pa ihatid?
Hindi, isa lang naman isang isa lang namang platform 'yon. Pero kasi siyempre may oras 'yon, parang may oras lang siya or may ano na kailangan maiayos mo na 'tong mga parcel na 'to para ipi-pick-up na lang, parang gano'n. So ayun, tapos ayun may may work din ako sa gabi, ay ano naman napagsasabay ko naman siya. Tapos ayun may anak din ako, gano'n, na inaasikaso. Pero tingin ko kasi masasabi kong naalagaan ko 'yong sarili ko gawa ng nakakapagpahinga naman ako na kahit padala-dalawang oras, ganyan, nakakakain din ako ng maayos. Tapos sa ano
Mhm. Oh. M Oo. Eh, bakit sarili mo? Wala bang nag-aalaga sa'yo?
Sarili ko nga, di ba? So mm.
Ah, sarili mo lang, okey.
Ayan. Tapos ano, tawag dito, ayun nag, ah, yun nga yung padala-dalawang oras lang na pahinga, okey na sa'kin yun, yung ganun. Mm.
Ay talaga? Buti sanay ka do'n. Kasi 'di ba may maraming tao parang alam mo 'yon, ah, hindi sanay na gano'n 'yong, ah, pahinga. Parang 'di ba siyempre kung ikaw magpapahinga ka, 8 oras 'yan, itutulog mo ng isang diretso, ganyan. Hindi ka ba nakakatulog ng mga gano'n katagal?
Hmm. Mm. Para Hindi. Para kasing sa'kin kasi, eh, ewan ko. Siguro 'yong tatlong oras na makatulog ako, 'yong diretso talaga, ano ko na 'yon sa sarili ko. Kasi siyempre 'di ba may anak nga din ako na gusto ko din pag bigyan ng time. Tapos kasi ang ano niyan dito mm. Tat minsan kasi ako lang kami lang talaga nung anak ko tapos 'yong kapatid ko is napunta lang dito. So, minsan pag wala 'yong kapatid ko, tawag dito, sa'kin talaga lahat ng gawain. So, 'di ba, ayun nga, aasikasuhin ko 'yong business ko tapos after no'n, 'yong anak ko naman. Tapos
Hmm. Sabagay. Oo. Oo. Eh, pa'no 'yon? Saan ka kumukuha ng stock mo pala? Parang 'di ba siyempre kasama pa 'yan sa oras mo or dini-deliver na rin diyan sa inyo?
Ah, oo. Bale, kasi may may supplier na rin talaga ako. So, hindi na siya hassle para sa'kin. Parang, ah, pagka nagsabi ako na, "Ay, oo, okey na po. Puwede puwede na po kayong ano, puwede niyo nang dalhin dito," ganyan, ayun, nai-aano naman nila. Tapos ayun sa sa trabaho naman kasi parang binibigyan ko rin ng time na makapag-pahinga ako na ano, tawag dito? Mm, bago ko
Ah. Hmm, maayos. Oo. Eh, ano pala 'yan diyan sa business mo, parang 7 days gano'n may kailangan mong mag-sort, mag-ano, kasi 'di ba 7 days
Hindi, may time lang may ano mm. May o ano lang naman siya, may araw, kunyari sa isang linggo kasi iso-sort mo siya ng isang araw lang. Magbubukas ka, magbubukas ka ng bulto tapos iso-sort mo siya ng isang araw tapos i isang buong araw na 'yon ha, kasi marami, eh. Minsan nasa 300 something 'yong isang bulto. Eh, nagbubukas ako 2, 3. So, ayan i-ano mo na lang. Sobrang hirap kung tutuusin, pero ayun nga dahil nga kailangan nating gawin so, ayun napag-aano ko naman siya mm.
Wow. Ah, 'yon pa'no siya parang hindi mo naisip na mag-hire ng tao, ganyan or may tumutulong na iba sa'yo, ganun. Magulang? Kapatid?
Ayun, sa gawaing bahay, oo, meron naman. Pero tawag dito, ayun nga kasi naaano ko pa naman. Kasi hangga't kaya mo namang gawin, bakit ka pa kukuha, 'di ba? So, ayun sa mm. Pag-ano lang talaga, oras oras ang kailangan para ma-ano mo 'yong ano mo. Kasi paggising naman ng umaga hindi naman agad gising din 'yong anak mo, 'di ba? So, ang ginagawa ako nag nakakapag-ikot-ikot pa ako dito sa ano namin, sa village namin. So, ayun, eh, kasama siya sa ano, daily routine ko para maalagaan ko 'yong sarili ko kasi 'pag 'di ka nag-exercise kahit papa'no, 'di ka naglakad-lakad, eh, baka naman ma ano ka na, 'di ba?
Ah. Okey, ganun. Hmm. Oo. May mga ano ka ba sports ka na nagagawa dati or ano o puro walking lang gano'n?
Dat Ano, dati nakakapag-gym pa. Dati no'ng wala pang anak, ngayon kasi hindi na eh. Pero alam ko naman sa sarili ko na naga nakakain ko naman 'yong maayos na pagkain na kailangan ko, ganyan. Kasi siyempre sarili mo na nga lang nag-aalaga sa 'yo 'di ba, hindi mo pa ayusin?
Ayan kasi maghanap ka na daw ng ano, mag-aalaga daw say sa 'yo.
'Di ba? Okey na yun, kaya ko naman.
Okey na, oo.
Mm. So, ayun. Ayun ang ginagawa ko. Tapos 'pag nandito sa bahay minsan pagka hindi ko talaga kayang lumabas, ganyan. Ginagawa ko is iyon nag-i-stretching lang ako. Nag-stretching tapos ano
Hmm. Pero ayan, muna siyempre minsan talaga nakakasawa sa bahay 'di ba? Lagi kang, ah, sa bahay lang. Eh, hindi ba kayo lumalabas 'yong anak mo, 'yong pamilya mo?
Mm. Mm. Mm. Ah. Ayun naman na nabibigyan ko din siya ng oras sa gano'n. So, siyempre ano, tawag dito kailangan mo nga din bigyan ng time 'yong anak mo, 'di ba? So, siguro ang oras ko talaga is kailanga parang mahalaga talaga 'yong oras para sa 'kin, parang sa maghapon talaga. Kailangan talaga bigyan siya ng
Mm. Um. Saan-saan kayo kadalasan namamasyal, ganyan?
Hmm?
Saan kayo kadalasan namamasyal malapit lang ba or may mga malapit ba diyan na ayun punta?
Oo, meron naman. Ayon din maganda din dito kasi meron ditong ano, eh, yung mga katulad niyan yung mga plaza gano'n, yung pwede kang maglakad-lakad din or something mapatakbo mo yung anak mo kasi nga syempre toddler pa lang so, ayun. Tsaka minsan sinasabayan niya yung gusto ko, "Mam mama tara ano wo-walking." ganyan pero, English siya nag-i-English siya.
Oh! Ay wow! Papano yung English niya? Pa paano sya yung natuto ano ba 'yan siya parang pumapasok na siya sa school, ganyan?
Hindi pa, hindi pa. Hindi ko rin kasi siya pine-pressure kasi ano din siya sa oras ko kung tutuusin, eh, baka mamaya mapabayaan ko din yung ano ko, oo. Pero ano kasi pero pinaghahandaan ko na siya, ah, siguro next na pasukan i-aano ko na rin siya i-aano ko siya do'n sa oras ko. Kasi siyempre kailangan niyang mag-aral, ayan. Siguro mababago din yung
Oo. Oo. Oo. Kaya nga. Eh, sino nagturo sa kanya nung English? Kasi 'di ba kadalasan puro Tagalog 'di ba pag, um, yung mga naririnig ng bata.
Siyempre naman, ay mahilig siya manood kasi 'di ba 'pag busy nga ako so, ayun nanonood siya sa TV ganyan, sa cellphone. Ayun nga ang maganda din kasi ka-kahit busy ako minsan nakiki nakikisama din talaga siya na 'pag may ginagawa ako ganyan, hmm, nandiyan lang siya nakaano sa 'kin inaantay ako, mama ano, dito lang ako wait lang wait kita ganon. So, ayun ganon.
Ah. Wow! Sweet naman.
Oo, tapos, ah
Oh, kanino nagmana?
'Ba naman 'yan? <laughs> Siyempre sa'kin!
Ayun.
Ayan. Tapos, ano, ah, ano pa ba?
Ga bale, kayong 2 na lang nung baby mo diyan sa inyo? Eh
Mhm. Pero parang bina pi pinapapunta ko lang yung ano, yung kapatid ko para
Ah, bale malapit lang rin sila diyan yung family mo, sa subdivision, gano'n.
Hindi, hindi. Malayo dito kaya ayun nga, bilang ano talaga kailangan mong tawag dito? Ibigay yung lahat ng ano mo. Eh, minsan nga ang ginagawa ko din para siyempre maano ko yung sarili ko, kasi parang minsan kasi wala rin akong nagiging exercise. Ginagawa ko para siyempre maano ko din yung sarili ko is naglilinis din ako ng bahay. Parang isa na rin yung sa parang workout ko sa araw-araw. Binibigyan ko ng time yung ano
Hmm.
tapos yun.
Pero 'di hindi ba pumasok sa isip mo yung parang siyempre mag, ah, parang humanap ka nung makakasama niyo sa bahay, 'di ba, kasi at least puwede niyang maalagaan yung anak mo habang nagwo-work ka tapos alam mo 'yon, ah, siyempre ano, ikaw naman magpa ng ganyan habang ikaw ayan, papahinga 'di ba or siya na yung maglilinis, ganyan para at least 'di ba mas magagawa mo pa yung
Hmm. Hmm. Ayun nga, yung kapatid ko nga lang. Mm. Oo. 'Di kasi minsan hindi naman kasi lagi kasi okey yung ano, parang hindi naman kasi lagi puwede din yung kapatid ko kasi may ginagawa din siya sa'min, do'n sa bahay namin, kila mama. So, hindi ko din ano kasi talaga, eh, kasi hangga't kaya ko naman siya at napaghahati-hati ko naman yung oras ko, eh, okey lang naman para sa akin 'yon. Tsaka alam ko naman sa sarili ko na okey pa naman. Tsaka kasi 'pagka alam ko naman na hindi maganda yung pakiramdam ko, siyempre nagpapahinga din ako, kahit papaano. Kunyari katulad niyan, siyempre ka kaya ka nga nag-negosyo para hawak mo yung oras mo, 'di ba?
Oo. Hmm.
Pagka gano'n na hindi ko, tawag dito hindi ko na maramdaman 'yong ay, 'pag pag nararamdaman ko hindi na maganda 'yong pakiramdam ko nag-i-stop naman ako kahit papaano.
Ayun, oo nga.
Tapos, 'yun tina
Mhm, pero naranasan mo na dati parang alam mo 'yon sobrang nagkasakit ka like kasi kung matagal ka na nga nag nene nagnenegosyo 'di ba kadalasan mga 'pag malapit na 'yong Pasko 'di ba tapos may mga malalaking sale talagang sobrang dami 'yan. Parang 'di ba?
Mm. Mm. Oo. Oo, totoo, totoo naranasan ko 'yon wala na rin talaga akong pahinga pagka gano'n. Pero ang ginagawa ko talaga is kunyari kino-contact ko 'yong nanay ko ganyan para kahit papaano, eh, maano niya 'yong anak ko kasi siya lang din ang puwede, eh. Oo, gano'n. M
Oo. So, gaano ba sila kalayo do'n sa ano n'yo ngayon parang tinitirahan n'yo ngayon?
Ano, eh, parang dalawang sakay din kasi ng jeep, gano'n malayo medyo malayo sila kaya mas pinili ko rin naman na maging tahimik na lang 'yong buhay ko, hindi, kasi siyempre 'pagka may anak ka na responsibilidad mo na 'yon na bumukod ka 'di ba?
Okey. Ah, sabag
So ayun kaya, hangga't maaari, ah, tawag dito? 'Yun nga yung ginagawa ko para alagaan sarili ko is ayun lang daily routine ta's yung paghahati ng oras siyempre, mm.
Eh, paano 'pag minsan kung 'di ba nung baby mo, eh, alam mo 'yon, kasi bata pa parang ayan magre-request ayan, "mama ano, parang punta tayo dito sa gan'to" kaso 'di ba medyo busy ka ng araw na 'yon, paano naman parang paano mo, kapag gano'n na kung magsasabi na hindi muna ngayon ganyan na hindi awkward o kaya di siya iiyak ganyan?
Hmm. Oo. Ah, kinakausap ko siya kinakausap ko siya. Mm. Oo, ay ano naman na siya kasi siyempre para mag magfo-4 years old na rin kasi sa, ah, next year so malapit na rin kasi mag-four so ayun nakakaintindi naman siya kailangan mo lang siya talaga kausapin ng maayos. Kasi 'yong ibang way ng magulang hindi maganda, eh. Eh, ako naman kasi mabait ako, eh, mabait akong magulang 'no. Ayun kinakausap ko lang siya ng maayos tapos 'yon sabihin niya, "Okey mama" we-wait na lang niya daw ako ganyan. So mayro'n pero me minsan kasi mayro'n din na nabo-boring na siya na kakaantay sa akin ganyan, pero pinaiintindi ko naman na gan'to, kailangan kong mag-work.
Oo. Hmm. <smacks lips> Oh. Oo. Oh? Nag binibilhan mo na siya ng mga laruan ganyan 'di ba, yung mga iPad, yan ano mga Nintendo Switch.
Mm. <smacks lips> Oo siyempre, lahat ng mga puwedeng i-ano mo sa anak mo ibigay mo na para kahit papaano, eh, magawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin sa araw-araw, 'di ba?
Oo. 'Yong ano ba, parang hindi ba sya, ano, parang hindi sya nagtanong, "Oh, bakit parang wala kang kasama dyan na partner?" Gano'n. Kasi, 'di ba, sa mga ma-ano na pamilya, alam mo 'yon, na parang mayro'n kang kasama, gano'n. Paano pag hindi hindi ba sya nagtatanong ng gano'n?
Nagtatanong na siya nagtatan malamang nagtatanong na rin naman. Pero pinaintindi ko din na hindi natin kailangan 'yon ngayon kasi, kailangan natin, eh, ang kailangan natin ngayon is mag-focus para maka-survive tayong dalawa. Pinapaintindi ko pina inaano ko na siya, mina-matured ko na 'yong anak ko.
Hmm.
Mm. Mm. Tapos, ayan nga, ah, ano ba?
Ayun, ayos. Oo.
Para naman do'n sa mga katulad ko na, yan nga, parang full-time mom na basta ano, eh, slash-slash 'yong mga nangyayari sa buhay ko, eh. Full-time mom na negosyante na, tawag dito, may work pa sa gabi, ayan. Tawag dito, ah, kailang
Hmm. Ano ba 'yong work mo sa gabi? Parang hanggang umaga na rin 'yan, gano'n?
Hmm, depende kasi, op ano naman siya, ah, flexible naman 'yong oras niya, ganiyan. Kaya kahit hindi ako, hindi ko gawin 'yon, eh, okey lang naman din. So mm, ayun. Para sa mga ano naman diyan talagang, ano lang, time management. Kailangan mo lang gawin na ano para maalagaan mo 'yong sarili mo. Tas siyempre kumain ka nang maayos, parang 'yon na 'yong treat mo sa sarili mo na wag mong titipirin sa pagkain 'yong sarili mo.
Oo. Eh, ano ba kadalasan ngayon, kinakain niyo? 'Di ba siyempre 'pag 'yong si baby rin nag ng bibili ng ng ng alam mo 'yon, 'yong comfort food, 'di ba? Para, 'di ba, at least
Hmm. Hmm. Oo. Siyempre, ano Mm. Ano kasi, tawag dito, dito kasi talaga hindi ka hindi ako nagpapawala ng prutas. 'Yon talaga 'yong pinaka-importante kasi siyempre 'yong sa anak ko, sa 'kin din tsaka, ayun pagkain, sa pagkaing gulay, madalas may gulay din para, nasasanay din siya na nakakain siya ng gulay. Tas sa karne siguro hmm?
Ooh. Ano ba, eh, ikaw or order ka lang sa labas?
Madalas ano, eh, eh, na, nag-aano rin naman ako, namamalengke rin naman ako once a week. Pero kasi minsan hindi ko na rin magampanan so ang ginagawa ko minsan nag-o-order na lang na ma, may malapit kasi dito magaling magluto. So ayun, nag-o-order na lang akong dalawang putahe tapos, ano minsan, minsan kar minsan lang ang karne parang ano lang, siguro twice a week or ano depende. Madalas talaga gulay pero siyempre 'yong gulay hindi naman siya plain na plain lang meron pa rin, ah, meron pa ring karne siya pero siyempre mas lamang yung gulay kaya masasabi ko pa rin talaga na healthy pa rin naman yung kinakain namin araw-araw.
Ang
Hmm.
Mhm. Pero, 'di ba yung kadalasan yung sa mga bata, eh, gusto fried chicken ayun, mga ganun.
Oo. Ay siyempre i-aano mo sa kanya na hindi pwedeng ganun palagi. Ganon, mm.
Ganun? Eh.
Kaya
Siyempre, mag-ano yan, iiyak yan, fried ganon, fried chicken ganyan, chicken joy.
Mm. Ipapaintindi mo sa kanya na hindi puwedeng gano'n. Kasi siyempre 'yong ano niya rin do'n, 'yong, tawag dito, kalusugan niya hindi puwede sa gano'n. So ikaw bilang magulang i-ano mo sa kanya na mali 'yong gano'n na e, kung ano 'yong gusto niya 'yon na 'yon, 'di ba? So ayun para lang maalagaan mo yung sarili mo kailangan mo lang ng maayos na tulog, charot, hindi. Maayos na ano sa sarili mo, yes, time management, oo.
Hmm. Mhm. Oo, tsaka. Ta talaga. Oo 'no, salamat dito, ah. Medyo marami rin ako nakuha na mga aral sa napag-usapan.
Hm. Hmm. Salamat din sayo sa pakikinig mo. Sa uulitin.